उ, जी, बिल्कुल और कहीं न कहीं मैं बताऊँ तो बचपन की ऐसी यादगारें मतलब मेरे हिसाब से तो बचपन में जो भी अच्छा पल रहता है, कहीं न कहीं देखिए, अब बचपन सबका अच्छा नहीं होता, कुछ लोग का काफ़ी कठोर होता है। हाँ जी अ, मगर जैसे अगर एक सामान्य तौर पर बात की जाए तो बचपन सबका ही मतलब अगर देखा जाए, तो जो भी अगर है तो सबको ही काफ़ी प्यारा होता है, काफ़ी अच्छा होता है अपनी-अपनी जगह पे। अ, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो सब अपने तरीके से अपने बचपन को काफ़ी अ, मतलब एन्जॉय करते हैं काफ़ी मजा करते हैं बचपन में अपने, अ क्योंकि देखिए मुझे तो लगता है कहीं न कहीं एक बात बताऊँ तो गरीब या फिर मीडियम वर्ग के लोग ज़्यादा एन्जॉय करते हैं अपने बचपन को, क्योंकि अ, अमीर में क्या रहता है ना कि मतलब अलग ही शौक़ है उनके मतलब इतना कोई गेम नहीं खेलना, मोबाइल में खेलना तो वो लोग क्या जानेंगे कँचे, गिल्ली-डंडा, फिर एक गिंताड़ी जो होता था गिंताड़ी का मजा, हाँ, ये सब एहसास नहीं जानेंगे और शायद से उनके लिए मिट्टी में गिरना अनहाइजीनिक होता मगर हमारे लिए तो मजा आता था भाई अगर कोई मिट्टी में गिर जाता हम उसे वहाँ गिरा-गिरा के उसे उसी मिट्टी से नहा, नहा आते थे। हाँ जी।
जी। हाँ। जी, जी। हाँ, वो तो वो तो है। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी। ये सब एहसास क्या जानेंगे। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, हम तो मिट्टी से उम, हम तो बोला जाता है ना कि हम लोग जो है मिट्टी से अ, ही बने हुए हैं, तो उसी में मिल जाना, ये सारी चीज़ें। है ना।
हुँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। तो
हुँ, तो क्या दिक्क़त है, हम जो है मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी लगा भी लिए और काफ़ी बार जो कबड्डी वग़ैरह खेलते हैं, तो वो तो कहाँ खेलते हैं हम लोग, मैदान में खेलते हैं या फिर क्रि क्रिकेट हो गया, मैदान में खेलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। है ना?
हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा मतलब अ, मेरे लिए तो जैसे अगर बताया जाए तो बचपन काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, निराला था क्योंकि दोस्त मिल गए थे मुझे काफ़ी अच्छे। है ना, दोस्तों के साथ तो बचपन काफ़ी अच्छा हो ही जाता है और कहीं न कहीं आज भी वो याद करके काफ़ी मुझे अच्छा लगता है और बचपन के बारे में आपसे बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जैसे यादें काफ़ी ज़्यादा पुरानी ताजी हो गई, है ना। और आशा करता हूँ आपसे दोबारा फिर से बात हो जी।
उ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अच्छा। हुँ, बिल्कुल होता है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, हमारी जो बचपन होती है ना वो आज आजकल के जीवन में और आजकल के बच्चे में वो कमी देखने के लिए मिलता है क्योंकि हमारे आस-पास इतनी सारी टेक्नोलॉज़ी आ गए हैं ना, कि घर बैठे बच्चे लोग गेम खेलते रहते हैं। बाहर निकलना बाहर अ, क्या गेम होता है, वो सारी चीज़ों का उनको पता ही नहीं रहता है, जो चीज़ हम लोगों ने अपने जीवन में ये एहसास किया है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
उ, जी, जी। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, मुझे भी। धन्यवाद, धन्यवाद।

अ, मैं बिल्कुल बढ़िया और इ मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन है ना, वो ऐसा एहसास है, जो कभी हमारी जिंदगी में वापस लौट के नहीं आता है। आपको ए, क्या लगता है इस बारे में?
जी। हुँ, हुँ। उम, जी। बिल्कुल, हमारा बचपन जो है ना वो बचपन ही रहता है, बचपन की यादें वो ऐसी होती हैं कि वो जो है हमारे जहन में, हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है और उसका तो उसका तो तुलना ही नहीं है। आप अ, ज़िंदगी भर जो है चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको एक बार जो है ख़याल ज़रूर आता है कि काश जो है मैं बचपन में लौट पाता। तो ये स ये ये चीजें हैं मतलब कि बचपन तो हमारी खास होती है, बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे, वो भी कहीं न कहीं हमें याद आते हैं अपने जीवन में अ, कि अ, बीते हुए जो दोस्त थे वो अ, खेल वो उतने सारे खेल जो है फिर दोस्त से मिलूँ और जो है फिर से वो अ, बचपन के गेम खेलूँ, तो ये जो है हमेशा हमेशा याद आता है, तो आपके ऐसे कुछ अ, पल जो आपको याद आते हैं?
जी, जी, जी। जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ जी। जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, मैं अगर बताऊँ मेरे कुछ पल तो जो मुझे याद आते हैं, जो कि अभी भी मुझे लाइक अ, काफ़ी अ, खास एहसास देते हैं वो जैसे जो बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ घूमन घूमने जाया करते थे। है ना? अ, जो हम घूमने जाया करते थे मम्मी-पापा से झूठ बोल के कि मैं तो यहीं जा रहा हूँ, मगर हम जाते कहीं और थे तो वो काफ़ी ज़्यादा यादगार पल लगता था मुझे। है ना? अ अ, क्योंकि जैसे बचपन में क्या होता है ना, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, है ना? बचपन में ना करियर की टेंशन न ना कोई रेस। अब तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं एक रेस में आ गए हैं, जहाँ पे दोस्त भी अ, दोस्त भी मतलब दोस्ती किसी हद तक ही रखते हैं, पहले कोई हद नहीं होती थी, हमें ऐसा लगता था ना दोस्त है, दोस्त को अगर किसी ने मारा तो हम भी उसको मारेंगे। है ना?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हाँ, <chuckles> हाँ। हाँ। जी, जी। हुँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, वो तो है। <chuckles> <chuckles> ये सारी चीजें हाँ। हुँ, हुँ, ये सारी चीज़ें थीं बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो ये हो हाँ, ये होता है ना बचपन में मतलब हमारा अ, माइन्डसेट ऐसा रहता है ना कि हम अ, हमारे आस-पास क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीजें कहीं न कहीं हम जो है देखते ही नहीं हैं अ, हमें को कोई कोई भी कितना समझा ले पर करते वही हैं जो हमारा दिल करता है, है ना? <chuckles>
अ, मगर अब कहीं न कहीं स जी, अब हम कहीं न कहीं समाज को देखने लग गए हैं। जी, बिल्कुल। समाज हाँ। उम, जी, जी। हाँ जी। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल।